ああ、確かに。それはありじと思いますね。ちなみにこう、その大道芸を行われてた日本人の方と、どういう感じでこう、コミュニケーションを最初取り始めたんですか？
はい。 はい。 はい。 あ、そうですね。その人は、ええと、大道芸をやっていて僕がちらっと見たんですよね。そんで、えっと、その後宿に戻ったら居たんですよ。<chuckles> お同じ宿だったんです。
はい。 うんうん。 あ、宿で。じゃあ、そこでこう、再会した感じなんですか？同じ宿だったってところで。
くすそうです、はい。うれ「さっき大道芸やってた人だよね」みたいなはじで「そうそうそう、さっきやってたんだよ」みたいな感じで「ああ、そうなんだ」みたいな。で、そこはどば「どこどこ出身なんだよ」みたいな話をして、そこでなんか仲良くなったっていう、そうですね、それが始まりでしたね。なんではい、ちょっと変わった感じだったと思うんすけど。<chuckles>
ええ。 へえ、それはすごい。すごい偶然だ。うん。
そうなんすよ。なんで、あの、自分からこう大道芸をやってるところで、うん、話しかけるっていうよりかは、その、はい、コンタクトボールやってる、あの、人には、あの、そうすね、宿に帰ってから、あの
はい。 うんうん。
はい、そうです。あの、再会したという感じでしたね。そこは、はい。そう、それもまあ、ちょっと面白いかなっていう風に思うんですけど。
なるほど。 ええ、いや、ほんとにすごい偶然ですよね。なんか旅先ならではの醍醐味みたいな感じですけど。どうですか、その後も、こうなんか、コミュニケーションしたりとか、その後もまた大道芸見に行ったりとかもされたんですか？
う、そうす、偶然がはい。 そうですね。 はい。 あ、はい。うん、ありました。そっから、ま、えと、ま、そこに行ったのはパースっていうところで会って、それで、そこで仲良くなったんですけど。大体そうですね、そっから1週間ぐらいその人が滞在して、僕もちょうど、結構長いこと居たので
おお。 はい。 ええ。
そうですね。うん、何回か見に行きましたね。してもすごい混んでました。<laughs> すごいもう、あの、大盛況っていう感じでしたね、はい。
ああ、そうなんですね。